Boş zamanlarını değerlendirirken ne yapmayı seviyorsun genelde?
Aslında ben eğer boş kalabildiysem, ııı, <chuckles> çünkü çok yoğun geçebiliyor bazı zamanlar. Iıı, hem ders çalışmam gerekebiliyor hem çalışmam gerekebiliyor. Hem bir bakıyorum evde yiyecek şey kalmamış, alışveriş yap, işte, bazen temizliği ertelemiş oluyoruz falan. Iıı, öncelikle bomboş, böyle, koltukta oturmayı tercih ediyorum, dinlenmek istiyorum.
Hı. Tabii. Hı hı. Evet. A. <chuckles> Güzel. Aslında hiçbir şey yapmamak denebilir mi sanırım. Yani, boş zamanını tamamıyla hiçbir şey yapmadan geçirmek, diyebilir miyiz buna?
Evet. Yani, evet, enerjimi kendime getirip ondan sonra işte yaptığım şeyden, eee, keyif almak için o an böyle bir ayarlarımı düzeltmem gerekiyor. Gerekirse uzanırım, gerekirse, böyle, beni yormayan, ııı, böyle, 1-1,5 saatlik bir film açarım. Iıı, müzikleri, dublajı güzel, hani, sesleri de beni yormayacak şekilde. Eee
Evet. Hı hı. Hıı. Güzel. Hımm, genelde ne tarz açıyorsun, mesela? Yani, ııı, hani, dinleneceğin, böyle, kendine geleceğin, hani, tabir ettiğin var ya biraz kendime gelmek, ııı, birazcık, böyle, dinlenmek, boş vakit geçirmek. O sırada senin tercihin hangi tür oluyor? Çünkü etkiler diye tahmin ediyorum bu dinlenme süresini.
Evet. Doğru, sakin, böyle, insan hikâyelerini seviyorum ben. Yani, aşk hikâyesi olmasa da, hani, bi bir yerden bir yere göçmüş ya da bi birisini arayan biri, ııı, hikâye olabilir. Mutlaka çıkıyor karşıma ya da, böyle, eski filmleri de açabilirim. Eee, <chuckles> Yani, on sekizinci on dokuzuncu yılda kral hikâyeleri falan onlar da yormaz beni.
Hıı. Evet. Hıı. Çok güzel. Hıı. Aksiyon, gürültü, işte Hı hı. A! Çok iyi. Yani, çok, böyle, seni yoracak müzikleri olan, çok, böyle, keskin sahneleri, işte, gerilimi ya da aksiyonu olan şeyleri çok tercih etmiyorsun gibi anladım, doğru mu?
Hı hı. E Çok haklısın. Kesinlikle öyle. Eee, gerçekten öyle. Ya da kısacık bir dizi de olabilir, hani, bölümleri kısa. Aslında, hani, film oluyor onlar da topladığında, ııı, dizi gibi bir şey oluyorlar.
Çok iyi. Hıı. Doğ <chuckles> Doğru. Başka neler yaparsın peki, o süre içerisinde? Sadece dinlenme sürecin içinde söylüyorum. Yani, bazen bir film, bazen sadece öyle uzanmak, dinlenmek, hani, senin o dinlenme için harcadığın o, eee, zamanında, aslında boş vaktinde başka ne yaptığını merak ettim. Sonra, ııı, dinlenme için olmayanı soracağım.
O da öyle. I hı. Evet, et aaa, bu arada hani eğer film seçemediysek seçemediysem kitap okurum. Iıı
Ha, çok güzel.
Orada uyuyup kalmazsam <chuckles> ve dinlenmiş olarak kalkarsam, ııı, mutlaka bir yürüyüşe çıkmak isterim doğada.
Hımm. <chuckles> A! Doğada o zaman biraz daha ormanda, yeşil alanda ya da sahilde o tarz seviyorsun. Daha spor salonunda falan değil sanırım.
Hı hı. Evet. Değil çünkü şey ı hiç uzağa gidemezsem, ııı, oturduğum bölgenin büyük bir parkı var. Iıı, onun için de bir tur atıp, böyle, işte, oradaki değişik bitkilere, bazen meyvelerini yiyebildiğimiz ağaçlar var. Onlara yaklaşarak, <chuckles> ııı, ı ne bileyim, sonbaharda renkleri, böyle, tekrar tekrar bakarak ağaçları, onların renklerini, ııı, böyle, içime, ne bileyim, <chuckles> zihnime yerleştirerek çünkü o görüntüyü ben çok seviyorum. O renkler bir daha yaşanmıyor. Sonra, ta, <chuckles> ııı, birden yapraklar dökülüyor, ııı, kış geliyor. Arkasından işte baharda çiçek açacak. O, eee, kızarmış yapraklar gelinceye kadar da aylar geçmesi <chuckles> gerekiyor.
Hı hı. Ne güzel. Ah! Ne kadar şanslısın. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Evet. Çok haklısın. Hı hı. Doğru. Çık çok kısa bir dönem, değil mi? Aslında ne kadar değerli? Sen de tadını çıkarıyorsun o zaman boş zamanlarında o renklerin. Eee, bu bahsettiğimiz daha çok o zaman senin, eee, boş zamanlarında dinlenmeye ayırdığını ve dinlenmek için de bunları yaptığını, eee, anlattı bize. Peki o zaman, eee, bir de sosyalleşmeyi sormak istiyorum. Şimdi, eee, bazı boş zamanlarında sosyalleşmeyi de tercih ediyor musun? Bu nasıl oluyor ve neler yapmayı seviyorsun? Biraz bahseder misin?
Evet. Mutlaka. Çok doğru. E, tabii, eee, o yürüyüşe çıktığım zamanda yakınımdaki arkadaşıma ulaşabildiysem yürüyüşü onunla yapmayı seviyorum, ııı, sohbet ederek, eee, onunla keşfetmeyi ben çok seviyorum. Eğer o yoksa, aaa ya da sosyalleşmek için yaptığım baş Aslında bu şehirde yaşadığım şehirde uzun yıllardır yaşıyorum ama, aaa, hayat telaşı, günlük rutinlerimiz yüzünden, böyle, eee, unutabiliyoruz ya da her yerine gidemiyoruz. Böyle, her seferinde boş kaldığım bir zaman, eee, şehrimin, eee, turistik yerlerini sanki ilk baştan keşfediyormuşum gibi, turist gibi gidiyorum o gün, trene biniyorum mesela, eee, tir
Güzel, hı hı. Hı. Evet. Hı. A! <chuckles> Ay <chuckles> Denebilir mi o zaman?
Evet, tey trenden iniyorum, eee, izlediğim bazı diziler, filmler var burada çekilmiş olan. Çok iyi biliyorum o sahneler nerede çekildi. Gidiyorum, o kafede oturup, işte, kahve içiyorum. Oradan geçiyorum başka bir sokakta, işte, çok eski, eee, ne bileyim, çok eski yani, 1900’lerin başında kalma, aaa, dükkânlar var, işte, oyuncakçı gibi ya ya da
Hı. A! <chuckles> Hı. A! Çok tatlı. <chuckles> Onları tek tek geziyor musun ya da, böyle, hani, önlerinden geçip ufak bir, böyle, eee, hani, o izlediklerini canlandırıp şöyle bir geziniyor musun? Hani, tek tek girip o ruhu tekrar hissediyor musun onu çok merak ettim şu an.
Kimisine giriyorum, aaa, kimisini, işte, ilgimi çeken, eee, olursa daha çok ilgimi çekenlere mutlaka giriyorum ya da önlerinden geçiyorum, başka zamana bırakıyorum. Eski sokakları, eski binaları, ııı, tekrardan keşfetmeyi seviyorum. Bazen gerçekten insan oradan geçmiş oluyor ama yolun sağından yürümüş oluyor. İşte, eee, s kı karşıdaki soldaki binayı görmüş oluyor ama solu solundan yürürsen de sağdaki yüksek, işte, eee, görmediğin binayı tekrar görebiliyorsun, eee
Ha ha. Ne güzel. Hı hı. Evet. Ha ha. Yeniden ufak ufak keşifler yapıyorsun o zaman aslında. Yani deneyimlediğin şeyi bile farklı yoldan deneyimlemeyi mi tercih ediyorsun?
Evet. Evet, mutlaka öyle. <chuckles>
Hı hı. Bu sana peki nasıl bir, ııı, duygu hissettiriyor? Onu aslında öğrenmek isterim. Yani, ııı, aslında belki bildiğin ya da gezdiğin yerler ya da hiç o tarafından yolun o kısmından geçmedin. Hani, bu, ııı, dedik ya, boş zamanlarında bu yaptığım şey, bu sana dinlendirici mi oluyor, enerjini mi arttırıyor, daha, ııı, hani, uzaklaştırıyor mu, günlük yaşantıdan? Ne oluyor içinde, tam olarak bunları yaptığında?
Anladım. Ben de Iıı, tazelenme hissi bırakıyor. Günlük stresimden uzaklaşıyorum. Yani, o yaşadığım yeri daha güzel görmeye başlıyorum. O, hani, beni iş yoğunluğuyla ya da, işte, hayatın yoran kısmıyla boğan kısmını değil, görmediğim o güzel kısmını görmeye çalışıyorum. Eee, bazen, eee, çok sık yiyemediğimiz şeyler oluyor yine <chuckles> o bölgede, ııı, satılan. Onlardan gidip alıyorum, işte, eee, ne bileyim, ekmek arası kalamar gibi. <chuckles> Iıı, bunu sanki oraya
A! Çok güzel. Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. <chuckles> Hı hı. A, ne güzel. Aslında yaşadığın yere olan bağlılığını da arttırıyor gibi sanki, değil mi? Böyle motivasyonunu da arttırıyor, öyle anladım.
Mutlaka, ııı, bi senede 1-2 defa tiyatroya gitmeye çalışırım.
Çok güzel.
Eee Buradaki tiyatrolar da çok aktif gerçekten. Eee, onlardan onları takip ederim. Eee, da varsa beğendiğim bilet alırım ve o tarih geldiğinde giderim mutlaka. Mesela, eee, ne bileyim, <giggles> geçen yıl Antonio Banderas'ın müzikali vardı, çok güzel, hayranıyım ama ben filmlerde izledim hep, hiç sahnede gerçek izlememiştim. Eee, hani
Hı. Evet. I hı. Çok güzel bir deneyim olmuş olmalı senin için o zaman.
Imm, ke Oldu gerçekten, çok keyifle izledim, kendisinin aktörlüğünü izledim, sahnede bire bir onun <giggles> sesini, havasını izledim. Tabii ki e ekibi de çok başarılıydı. Eee, onları yapıyorum.
<giggles> Hı hı. Bu tarz, yani, tiyatroya Hı hı. Tiyatroya tek mi gitmeyi tercih ediyorsun? Yoksa daha, böyle, sosyalleşmek amacıyla arkadaşlarınla belki, işte, bir grupla ya da partnerinle mi olmasını tercih ediyorsun?
Eee, mutlaka en az 1 tane de olsa bir arkadaşımla giderim. O, almadıysa bileti ben onun adına, eee, 2 kişilik alırım, onu da götürürüm yanımda. Eee, ya Evet.
He, tamam. Hı hı. Sosyalleşmiş oluyorsun, yani, aynı zamanda bu etkinliği yaparken de.
Evet mut eee, evet, kesinlikle. Ya da önceden haberleştiysek, birkaç arkadaş da aldıysak grupla gittiğimiz tiyatrolar, müzikaller de oldu. Iıı, s konserler oldu, ııı, o-olacak da.
Hı hı. Ah! Çok güzel. Hı hı. O zaman etkinliklerde de boş vakitlerini değerlendiriyorsun diyebiliriz. Yani, tiyatro olsun, sinema olsun, konserler olsun. Eee, biraz daha bu hem sosyalleşme açısından sana iyi geliyor hem de anladığım kadarıyla enerjini arttırıyor ve yeni deneyimler de, eee, elde etmiş oluyorsun. Yani, izlemediğin kişileri izliyorsun, belki çok sevdiğin ya da daha önce hiç dinlemediğin grupları veya şarkıcıları dinliyorsun. Seni hem tazeliyor hem enerjini arttırıyor. Çok iyi. Peki, konu etkinlikten açılmışken bir de hobiyi sorayım o zaman. Yani, boş zamanlarında değerlendirmek için bir hobin var mı? Hani, o, işte, "Boş bir zamanım olsun da şunu mutlaka yapayım, çok seviyorum" dediğin şeyler var mı? Onlardan da bahseder misin, hobilerinden?
Evet. Hı hı. Aynen. Hı hı. Evet, canlı dinliyorum. Hı hı. Eee, aslında ben hobime zaman ayırmaya çalışıyorum. Yani, o benim günlük rutinimin içinde. İşte, haftada 1 gün, eee, işten sonra, öğleden sonra 2 saat gittiğim bir hobim var, orada seramik yapıyorum. Eee, ne olursa olsun bırakmıyorum onu, hani, çok böyle, eee, benim ha han Ben, çünkü oraya dinlenmeye gidiyorum, kafamı dinlemeye gidiyorum. O gün ne yapacağımı bilmesem bile gidiyorum, orada başkaları ne yapmış bakarken ya da, işte, içimden ne gelirse, eee, o 2 saati kendime ayırıyorum. O benim
Hıı. <chuckles> Evet. Hı hı. Çok güzel. Evet. Hı hı. <giggles> Ah, çok iyi. Hıh.
hem boş zamanımı değerlendirme hem de hobim için boş zaman yaratma, <chuckles> eee, zamanım oluyor. O o, çok iyi geliyor bana.
<giggles> Anladım. Ya, o zaman aslında bu yoğunluğunun içerisinde, yani, başta dedin ya, "Çok yoğunum, bir sürü şey bir araya geliyor, bazen vakit bulamıyorum" diye. Aslında bu hobin senin o boş zamanı yaratmak için bir motivasyon kaynağın da. Yani, onu yapabilmek adına, eee, kendine zaman da yaratmaya çalışıyorsun, doğru mu?
Evet. Gerçekten. Çok doğru. Öyle gerçekten. Ay
Çok iyi, gerçekten şahane.
Ayrıca, ııı, 1 tane müze, 2 tane müze var. Orada, ııı, bazen oradaki, müzedeki resimleri zaten ezbere biliyorum artık yıllardır ama ara ara farklı sergiler açılıyor burada. Bir tane arkadaşım var, resimle ilgili hem orada da çalışıyor. Eee, bana haber veriyor, işte, "Bu hafta şu sergi var, bak bununki çok güzeldi, mutlaka gel" diye. Hem arkadaşımı görmek için gidiyorum hem de o sergiyi gezmiş oluyorum. Son zamanlarda gidemedim ama mutlaka bir boş zaman yaratıp <giggles> ona da en kısa zamanda gideceğim. A ama yılda 3-5 defa
Hıı. Hı hı. Evet. Hıı. A! Ne güzel. Hı hı. Evet. Hıı. Çok iyi. O zaman o da senin için bir motivasyon aslında. Hı hı.
Evet. Eee, yani, birbirimizi motive etmek de güzel arkadaşlar arasında.
Evet. Hı hı. Aslında bir vesile de oluyor denebilir sanırım. Yani, "Hem arkadaşımı görmek için gidiyorum hem de sergiyi gezmiş oluyorum" dedin ya. Yani, o boş zamanı yaratmak için tabii ki, hani, arkadaşını görmek için de yaratıyorsundur. Ama aynı zamanda yine sergi de göreceksin. Sana da bir motivasyon kaynağı oluyordur bu vakit yaratma açısından. Çok güzel gerçekten.
Yani. Hı hı. Aynen. Bir de onun rehberliğinde gezmek, eee, o konuyu anladığı için, hani, iii, iii, o işi yaptığı için onun rehberliğinde gezmek bana ayrı bir keyif veriyor.
A! Hıı. Evet. Tabii, daha bilinçli de oluyordur elbette, yani, bilgili biriyle gezmek, tek başına gezmekten çok daha keyifli oluyordur diye tahmin ediyorum. Peki, şunu da merak ettim şimdi. Eee, bahsettiğin şeyler zaten genel olarak işte sie sinema, tiyatro, sergi, işte, seramik dedin, eee, veya, eee, kendine vakit ayırmak. Peki, bunlar haricinde, yani, şimdi bazı insanlar mesela, işte, "Boş vakitlerimde, hani, ev işlerini aradan çıkarırım" da diyebiliyor. Senin bahsettiklerin genelde, hani, etkinlikler ve hobiler o yüzden bu tarafını da merak ediyorum. Ya, senin için böyle, eee, yapılan temizlik, işte, evde yaptığın yemekler veya ev işleri, böyle, boş zamanını değerlendirmek için yapılan şeyler mi? Sen, bunu böyle değerlendiriyor musun yoksa senin için o bir boş zaman değil, belki bir zorunluluk. Hani, bunu nasıl düşünüyorsun? <giggles>
Doğru. I hı. Değil mi? Hı hı. Evet. Ev yani. <chuckles> Eee, kesinlikle zorunluluk. Yani, keşke, hani, ben evi her zaman düzenli ve temiz bulabilsem <chuckles> ve o bulduğum zamanda da hobilerimi çoğaltsam falan isterim. Yani, hayatımdaki, eee, ha eee, hayallerimden 1 tanesi o. Ama maalesef ekonomik düzeyler yüzünden evimi tertemiz. Zaten sorumluluğumuz, yani, hani, çok da büyük bir evde yaşamıyorum. Eee, yine de, işte, "Bunu da boş zamanımda yaparım" dediğim işler var tabii ki. Eee, bu mesela geçen, eee, eğer kafan dağınıksa, eee, işte, önce odanı düzenlemen gerekiyor. İşte, gardırobun çekmecelerini düzenlemen gerekiyor ki sonra çalışmaya odaklanabilesin. Çünkü kafandakileri düzenlemeyi başardığında, <chuckles> eee, çalışmak için de hazır oluyorsun diye bir, eee, bir, eee, söyleşi dinlemiştim. Ama gerçekten öyle, yani, ne zaman ki gardırobumuzu düzenledik, çekmecelerimizi düzenledik, eee, o an, eee, daha zihnimiz dinç oluyor ve ben de çok keyif alıyorum. Böyle, hani, çok, böyle, artık hiç evden çıkmak istemezsin, hava çok kötü, yağmurludur, eee, "Bugün de evde kalayım" dediğimde yaptığım şey de o boş zamanımda <giggles> çekmecelerimi tekrar tekrar düzenlemek oluyor.
<chuckles> Evet, <chuckles> elbette. Hı hı. <giggles> <giggles> Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Hıı. Evet. Hıı. Senin için öyle mi peki? Evet. A! Ne güzel. Hı hı. <chuckles> Anladım. Ya, aslında sana iyi geliyor demek ki. Yani, onu düzenlediğinde derse daha motive veya işine daha motive olabiliyorsan aslında o da boş vakitlerini değerlendirmen için oldukça, yani, senin için sonuçta olumlu olunca verimli hâle gelmiş oluyor, değil mi? Eee, çok teşekkür ederim paylaşımların için. Ya, çok güzel şeyler paylaştın benimle, çok keyif aldım dinlemekten, çok sağ ol.
Mutlaka. Evet, kesinlikle. Hı hı. Gerçekten benim için de keyifli oldu. Ben, teşekkür ederim.
Görüşmek üzere, kendine iyi bak lütfen. Hoşça kal.
Görüşmek üzere.